Nah aku tuh, e akhirnya ya, aku tuh tahu komunitas ini cocok buat aku apa enggak tuh, gara-gara, di situ tuh, aku kan emang tipikal orang yang suka, ya, bisa dibilang kalau sa ketemu orang yang kasihan tuh pengennya bisa nolong gitu ya. Cuman seringkali terhalang, ya karena masih mahasiswa jadi, keuangan terbatas terus juga, eee, nggak bisa ngebantuin karena mungkin harus keburu, eee, kuliah dulu. Jadi di komunitas ini heeh, dia tuh menyalurkan bantuan dari orang-orang gitu kayak, misalkan didatengin gitu rumah rumahnya yang dilaporkan sama warga, setelah disurvei sama beberapa orang, ternyata emang benar-benar kasihan terus dibantu, gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa, wah ini emang komunitas yang aku cari gitu, emang membantu sesama dan bisa menolong orang yang lagi susah, atau mungkin, berkekurangan.
Mmm. Oh iya, betul juga. Oh iya, benar. Pasti seru banget ya itu.
Mhm, jadi aku kayak bisa, ikut juga dan, eee, agenda meret mereka tuh nggak cuma yang 1 atau 2 doang gitu, tapi ada beberapa banyak gitu.
Oke, jadi kamu tuh, berarti ketemu banyak orang baru ya, dan berbeda-beda berbeda-beda heeh. Waw oke, seru juga ya komunitasnya itu. Nah, eee, tapi kalau kamu sendiri ya, orangnya itu lebih suka komunitas yang santai dan terbuka gitu, atau dia terarah dan punya struktur yang jelas gitu?
Mhm, iya benar banget. Iya benar banget, mhm. Iya seru banget. Iya.